या तस्वीरों को देखकर खरीदते हैं।
जी, बिल्कुल, मैं आपके इस आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं, और मैं बिल्कुल इसके बारे में बताना चाहूँगी, देखिए मैं अगर खुद का बताऊँ ना, तो कहीं न कहीं मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो मैं ब्रांड तो नहीं देखती हूँ, बोला जाए तो क्योंकि होता है ना, ब्रांड थोड़ा -सा महँगे आते हैं, तो कहीं न कहीं वो उसमें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं ब्रांड का सामान जल्दी नहीं लेती हूँ, और बट हाँ, मैं लोकल भी लेती हूँ और इतना भी मतलब घटिया नहीं लेती हूँ, कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत जिसकी कीमत रहती है, वही लेती हूँ, कीमत तो थोड़ा-सा मैं देखती हूँ कि कहीं बहुत ज़्यादा महँगा तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा-सा देख के लेती हूँ और होता क्या है ना कि अगर मुझे कम दाम में भी कभी-कभी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है और कभी-कभी ज़्यादा दाम में भी ना, खराब सामान मिल जाता है, तो मेरे साथ ये घटनाएँ हो चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पैसे भी लग गए थे और कहीं सामान भी अच्छा नहीं मिला था मेरे को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम दाम में ही ना, थोड़ा-सा अच्छा देखने का प्रयास करूँ, क्योंकि होता है और बहुत मैंने लोगों से भी सुना है कि कम चीज़ों में और अ, सामान मिल भी जाते हैं या कभी-कभी डील भी आ जाती है, जैसे त्योहार वग़ैरह में, तो वो उस समय भी अच्छे सामान आ जाते हैं, तो मैं प्रयास करती हूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता है मेरे साथ और मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है ना कि कीमत ज़्यादा
हुँ। हुँ।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
और सामान अच्छा उतना आया नहीं है, और कहीं न कहीं, मुझे उसकी गुणवत्ता उतनी लगी नहीं थी और दूसरी चीज, जो आपने पूछी रिव्यू और तस्वीरों का, तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि मैं रिव्यू तो देखती हूँ, कैसा रिव्यू है, और कहीं न कहीं मुझे रिव्यू उतना पसंद नहीं आता है, मतलब कहीं ऐसे होता है ना कि स अगर अ, मैं तस्वीर देखती हूँ, उस सामान की, तो मुझे अच्छी लगती है, कि, "अरे! सामान तो अच्छा है।" बट कभी-कभी होता है ना, हम रिव्यू खोल के देखते हैं, तो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, या बहुत ही अच्छा कपड़ा क्वालिटी नहीं होती है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मुझे रोक देती हैं। मैं रिव्यू देखने का प्रयास तो करती हूँ, और देखती भी हूँ, तस्वीरें भी देखती हूँ बट उसमें से कुछ ही चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, और जल्दी नहीं पसंद आती, और मुझे लगता है, इसका एक कारण ये भी है, क्योंकि मैंने पहले भी मतलब मेरे साथ बोला जाए, तो थोड़ा-सा धोखा हो चुका है, कहीं न कहीं मेरे पैसे जा चुके हैं और मुझे सामान अच्छा नहीं मिला है, तो इसकी वज़ह से ही मुझे लगता है कि क अच्छा होगा, नहीं होगा, भले ही तस्वीर में अच्छा दिख रहा है, बट नहीं होगा अच्छा। मेरे मन में ऐसा बैठ गया है ना कि खराब ही सामान आएगा, भले ही कितना भी अच्छा दिख रहा हो, वो अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे मन में बैठ चुकी हैं, इस वज़ह से मेरे को थोड़ा-सा मतलब निराशा-सी हो जाती है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ।

हुँ, हुँ। ठीक है। अ, तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपके लिए बजट क्या मायने रखता है? और जो भी रिटर्न की पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और आप उसे किस हद तक मानती हैं और करती हैं?
हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बजट की बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो बजट जो है ना, थोड़ा सा कम ही है। क्योंकि मैं थोड़ा-सा चाहती हूँ कि कम मतलब ठीक-ठाक पैसे में भी अच्छा सामान आ जाए और मेरे पास ज़्यादा पैसे रहते नहीं हैं, खर्च करने के लिए। तो मेरा बजट
हुँ। हुँ, हुँ।

जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी। अ, जैसे मैं अगर ऑनलाइन की बताऊँ तो मैं, कपड़े वग़ैरह जैसे मैंने ले अ, लिए हैं पहले भी, तो ऐसा होता था ना कि मैं ई जैसे मैंने अगर मैं अपना सबसे पहली बात बताऊँ ना तो मैंने अ, अमेज़न से मँगाया था कपड़े। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि मेरे पास आ तो गया था कपड़ा बट वो क्वालिटी नहीं थी क्योंकि लगता है ना फ़ोटो में बहुत अच्छा दिख रहा था कहीं न कहीं, बट जब सामने आया वो उस लेवल का नहीं था मतलब जितना मैंने उम्मीद लगाई थी, कि बहुत अच्छा होगा कहीं न कहीं, बहुत अच्छा दिख रहा था फ़ोटो में बहुत अच्छा कपड़ा होगा। बट सामने आया ना तो मुझे थोड़ा-सा पुराना-पुराना सा बहुत डल-डल सा कलर दिखा। मुझे उतना मजा नहीं आया था बोला जाए तो देख के और दूसरी चीज़ मेरे साथ ये घटना हुई थी ना कि, मतलब मैंने 1 सूट मँगाया था मीशो से और कहीं न कहीं उसमें सूट की जगह ना खाली वो दुपट्टा दे गया था, जब बहुत नया-नया आया था उसमें भी मेरे साथ थोड़ा-सा निराशा हुई थी कि बताओ मेरा पैसे भी लग गए और सामान भी नहीं आया। फिर मैंने और 1-2 बार कपड़े ट्राय किए तो कहीं न कहीं कपड़े ना अच्छे नहीं आते हैं। बोला जाए मुझे ऑनलाइन के कपड़े पसंद नहीं आए। मैं मँगा भले ही ली हूँ 2-4 मैंने मँगा के देखे हैं बट जो पहला पैसा लग ही जाता है और कहीं न कहीं सामान उतना अच्छा आता नहीं है जितना मैं मुझे लगता है कि अच्छा है फ़ोटो में अच्छा दिखता है बट असल में नहीं होता है। और एक तो मैं कपड़े खरीदती हूँ और चीज़ों के बात करूँ और जैसे मैं थोड़े जूते वग़ैरह ही मँगा लेती हूँ, तो वो अच्छे आते हैं नो डाउट। और थोड़ा-बहुत जैसे ज्वेलरी वग़ैरह या एक्सेसरीज़ या कुछ घर का सजाने का सामान डेकोर वग़ैरह वो सब भी अच्छा आया है जो मैंने मँगाया। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कहीं न कहीं शॉपिंग करती हूँ। इन ती
हुँ। ओके। हुँ। अच्छा। छा अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ओह! हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ हुँ। हुँ। आप हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा, हुँ। तो अ, आप मुझे बता सकते हैं कि आप अ, ब्रांड पर भरोसा रखते हैं या फिर कीमत को देखते हैं? आप रिव्यूज़ चेक करते हैं?
जी।

ही रहता है और उसी में मैं प्रयास करती हूँ बट होता क्या है ना कि मेरे को उतना अच्छा सामान मिल नहीं पाता है, जितना मैं सोच के रखती हूँ, जितनी उम्मीदें लगा लेती हूँ और रिटर्न पॉलिसी की अगर बात करें ना तो रिटर्न पॉलिसी मुझे अच्छी तो लगती है, चलो ठीक है, रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें। बट ऐसा होता है ना कि रिटर्न करके भी आप दूसरी चीज़ क्या लोगे? क्योंकि एक होता है ना कि अगर आपको एक आप कहीं न कहीं वो कम अच्छी है, जैसी दिख रही थी वैसी तो रिटर्न करके भी आप कितना ही अच्छा ले लोगे, मेरे मन में ये रहता है। जब उसे खराब देना ही है और वो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तस्वीर में तो अच्छी दिख रही थी बट सामने से अच्छी नहीं आई, तो मैं रिटर्न करके भी इसमे क्या करूँगी? तो मतलब मेरे लिए महत्वपूर्ण है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं मेरी जो बोला जाए तो जो उम्मीदें थी ना वो अब कहीं न कहीं थोड़ी कम हो गई हैं कि ऑनलाइन में उतने अच्छे कपड़े वगैरह नहीं आते हैं। बाकी और चीज़ों कि मैं बात करूँगी जैसे मैंने जूते मँगाए थे तो वो बहुत अच्छे आए थे और बस साइज़ थोड़ा-सा छोटा था, तो मैंने उसे रिटर्न करके बड़ा मँगा लिया। तो उसके लिए मेरी रिटर्न पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को कहीं न कहीं क्योंकि मेरे को अच्छे रेट में सामान मिल गया था रिटर्न करके। तो उसके लिए अच्छी बट कपड़ों के लिए मैं थोड़ा-सा अभी तक कहीं न कहीं उसकी सच्ची गुणवत्ता नहीं पहचान पा रही हूँ और डील के बारे में ही मेरे को आप थोड़ा-सा सलाह दीजिएगा कि मैं कैसे अच्छी से अच्छी डील अपनाऊँ और कैसे कम बजट में ज़्यादा अच्छे-अच्छे सामान ले पाऊँ? जी।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
हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। जी।
जी, तो अ, बार-बार अ, दिखने वाली शिकायतें आप नोट करें। जैसे क किसी चीज़ अ, में अगर किसी ने 1 स्टार दिया है, तो आप वो नोट करें। वो नोट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये ये जो शिकायत है ये बार-बार हुई है। तो आप उस अ, धोखाधड़ी से बच सकते हैं।
हुँ।